Alam mo, totoo 'yan, parehas tayo. Kasi parang ano naman na, eh, 'no? Ewan ko kung dahil sa edad natin, na mahilig na tayong magdududotdot, ng cellphone natin, 'di ba? Na tsaka marunong tayo na alam mo 'yon? Yung mag-research ng sarili natin. Tsaka alam na natin kung paano i-identify ang fake news sa hindi. Hindi ko alam, ah, yung edad natin na ganito yung range natin, ah. Pero pagdating ng siguro mga edad ng magulang natin, mga gano'n, eh, sila'y nabibiktima, sa nakikita ko lang ha, 'di ba? Kasi ako napansin ko 'yon, eh. Sabi ng nanay ko sa 'kin one time 'no, suspended daw, sabi ko "Ha! suspended?" Sabi ko, "Wala nga ma, hindi suspended." Nagtalo pa kami. Sabi ko, "Tingnan mo 'yon sa page na ganito kung merong announcement." Ay pagtingin niya, "Ay wala nga, ano ba 'yan na-fake news ako." sabi ko, "Oh, kita mo? Sabi ko sa 'yo, eh." Kaya sabi kaya napapaisip ako, bakit gano'n pagdating sa mga gano'ng age, hindi ko alam kung, dahil siguro kampante na sila na, 'yon na 'yon, kasi nakasanayan nila noong wala pang cellphone na kung ano yung lumabas sa TV, totoo na 'yon. Oo, 'di ba? Hindi katulad ngayon na, tayo hindi na tayo ma-TV, puro na tayo social media, kaya feeling ko medyo, master na natin ang, social media, 'di ba?
Mm. <chuckles> Oo. Mm. Tama po, oo. Mm. <chuckles> Ay. Oo. Totoo po. Hmm. Sang-ayon po ako diyan. Mm. Mm. Oo. Mm. <chuckles> Mm. Mm. Oo. Yun nga, mm. Yun na yun, oo. Mm. Kaya nga po. Totoo po. Opo, sang-ayon po ako sa sinabi niyo, kasi gano'n din po yung ano, yung parents ko. And yung alam niyo po yung sabi na parang may bibigay daw silang mga free na gan'to, tapos <chuckles> tapos once mo gan pinakita po no'ng mama ko sa 'kin, sabi niya, "To totoo ba 'to?" Tapos chineck ko po siya, fake news po siya. Eh, sabi ko, parang no'ng una nga po ayaw nilang maniwala kasi meron daw pong natanggap yung iba, gano'n nga daw po. And minsan, sa mga videos din po na napapanood nila kasi, 'di ba grabe na po si AI ngayon, minsan, ah, riri i realistic na nga siya. Ayun naniniwala din po sila sa mga gano'n na pinapanood nila. Amaze na amaze pa nga po sila eh.
Mm. Mm. Mm. Ay, oo. <giggles> Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Totoo. Mm. <chuckles> Parehas tayo. Ewan ko kung bakit gano'n, 'no? Siguro dahil na lang sa, nakasanayan natin na may cellphone tayo. Sila kasi hindi nila nakalakihan yung may cellphone, eh, 'no?
Mm. Totoo po.
'No? Kaya napapansin ko sabi ko, "Bakit gano'n? May edad ata yung nabibiktima ng fake news." Hindi kasi tignan mo, 'di ba? Parang bihira sa atin tsaka marunong na tayong tumingin talaga. Kahit yung nire mm? Yung mga nare-share, ewan ko kung mm.
<laughs> Mm. Mm. Pero at least mm. Pero at least pa eh

Ano, sige, tuloy mo na yan. Ano yun?
Sige, ah, tatanong ko lang din po sana s sana, kasi di ba po nalilimitahan na nga po yung, ah, face to face interaction and parang yung good relationship and communication po sana sa bahay eh nawawala kaya gusto ko pa sanang tanungin din kung paano po ba natin mapapangalagaan yung magandang relasyon po kahit nga po abala tayo sa mga gadgets natin.
Oo, sige. Mm. Mm. Mm. Oo, oo, totoo. Mm. Siguro sa, um, ang tingin ko dito, ah, kasi sa amin sa bahay kunwaring 'pag nasa 'yon, mismong bahay kami kumakain, okey lang na mag-cellphone. Sige mag-cellphone kayo. Pero 'pag nasa labas na, kunwaring may special gathering or may birthday, yung mga gano'n, kakain sa labas, yung mga gano'n.
Mm. Mm. Mm.
Hindi kami nag pinagbabawalan na kami ng magulang namin na humawak ng cellphone 'pag nasa labas.
Hmm, okey po 'yan, para at least eh, makisalamuha po sa iba, 'no? Mm.
Mm. Mm, totoo. Yun nga. Kaya kaya sabi nung parents ko na, "Nasa labas na nga tayo, cellphone pa rin hawak niyo. Baka naman gusto niyo ibaba." Ay, siyempre susunod kami, binababa namin, hanggang sa nakasanayan na namin hanggang ngayon.
<laughs> Mm. Hmm, mm. Okey nga po yun, sa
Mm. Ikaw, ikaw sa tingin mo? Mm.
ah, sa akin naman po, siguro, ah, 'pag limit na din po sa paggamit ng ano, ng gadgets and parang intentional na po yung oras, kumbaga, ah, kapag family time po talaga, ah, no gadgets, ah, ayun po, and, dek ah, kap totoo po 'pag may family time po kami, kino-collect po yung phone, nilalagay po sa isang box, opo.
Mm, mm. Oo. Oh, ang galing. Ang galing.
Ayun, eh nanonood po kami, minsan naglalaro din and kapagka though tatawagan po kami na kakain sa kusina, pero kapag nasa table naman na po, ilalayo na po yung mga gadgets, ganun na po yung mga ginagawa namin, mm, iwan muna sa table. Ganun po.
Mm. Ang galing. Mm, mm. Mm. Ah, mm, ang galing. <laughs> Ang galing naman, buti sa inyo ganun, 'no? Pero ikaw, matanong ko lang, 'no, naka-experience ka na ba na, alam mo yun, naakaapekto yung pekeng balita o may kakilala ka na naapektuhan dahil sa pekeng balita? Paano niya hinarap 'to o ikaw, paano mo hinarap yun?